Hmm, opo. Mga ilang beses po ba kayo nagpabalik-balik doon sa bansa na yon at ilang beses po kayong nakabisita pabalik dito sa bansa?
Siguro mga ano 5 6 mga parang gano'n.
Hmm. So, madalas din naman po kayong nakakauwi?
'Baga yung uwi, pag-uwi mo sobrang saya, eh, sobrang saya mo dahil alam mo makakasama mo ulit, eh, ang mabigat yung pag-alis, eh.
Opo. Totoo, 'no? Ayun na nga po, parang lagi po kayo din 'no, babalik sa umpisa 'no? <chuckles>
Oo, hindi mo alam Oo, hindi mo alam pa'no maihahakbang yung paa mo dahil lal lalo na yung gabi ng, ah, flight mo na kinabukasan. Yung gabi na 'yon parang ayaw mo na matulog.
<chuckles> Oo nga po.
Gusto mo na lang silang tignan, gusto mo silang yakapin, dahil alam mo yung huling gabi mo na 'yon, bukas hindi mo sila katabi.
Totoo, parang ano totoo parang paulit-ulit pa kada-uwi nyo po no parang paulit-ulit yung kailangang gawin 'yon kasi siyempre nga naman hanapbuhay kasi ito, eh, no? At parang opo, pero parang ano rin naman siyempre gusto niyo pa rin naman pong umuwi at nakita sila talaga pero dahil nga yung cycle ng aalis babalik kayo tapos aalis na naman po kayo ulit, para pong ano 'no, parang inu-ulit-ulit niyo lang yung sakit na nararamdaman nyo na 'di ba, totoo.
'Yon ang pinakamahirap. Mhm. Kaya nga, eh. Para sa pamilya. Siyempre, siyempre. Mm. Oo, yung pinagdadaanan mo. Ang ang ano nga lagi yang tanong mo, eh, sabi ko nga, bakit kailangan kong gawin to?